Ừ, nghe s tín mà.
Ờ, uy tín lắm. Thế là ngoài ra thì, ờm, <tsk> như nào ấy nhỉ? Bạn có ừ, ngày xưa mình cũng hay chơi ở ngoài đồng cũng thấy là còn chuồn chuồn, ừm, nhúc cũng thế. Cứ chuồn chuồn luôn, hôm nao nó cứ, gọi là, bay thấp thấp, thấp thấp ấy, thì là hôm đấy có mưa rất là to luôn, cực kỳ to luôn. Ừm. Chuẩn ngồi.
Ừm. Đúng rồi. Mưa ngập ấy. Mưa ngập bờ ao, mình thấy, ơ, các cô và các cụ cũng đúng đấy chứ.
Ồ, chính xác.
Không phải là ừ. À, ngoài ra còn có kiến với ong nữa nha. Kiến với ong, kiểu ừ.
Ừ, đúng rồi, kiến nhỉ? Ừ, kiến với ong thì sao nhỉ?

Bạn nghĩ sao?
Có chứ, tại vì nó, ơ, tại vì nó có những cái
Hứm?
kiểu, mũi của nó thính này, và rồi tai của nó cũng thính hơn chúng mình mà, nên là chắc chắn là mình nên tin theo nó. Ừ.
Cái gì? Ừ, đúng rồi. Ừ, chính xác. <chuckles> Ừ, đúng, những cái động vật đấy thì rất đáng tin cậy, phải không? Mình thấy là đúng là cứ mỗi lần trời sắp mưa là ếch nhái, nhà mình gần ao ấy, gần ừm, nó kêu ầm ầm lên.
Ừ. Ừ. Ừ, kêu, đúng không? Ơ, nhà bạn gần ao hả?
Có, nhà mình nuôi ao cá luôn mà, ngày xưa, ngày xưa.
Ờ, thế hả? Ờ. Ờ, thảo nào vừa nãy bạn kể về câu chuyện về ao cá. Ừm.
Ừm, giờ lên